Iya betul. Jadi benar-benar kalau lagi di dua lagu itu apalagi Touch My Body itu ya. Itu tuh aku bener-bener energik banget nyanyi pegang mic nih ya sebelah kanan gitu kan, terus habis gitu badan tuh harus sesuai dengan koreorafi di lagunya gitu.
Heeh. <chuckles> Oh itu kalau karaoke kayak gitu kalau lagi nyanyi apa sih tadi, eee, Touch My Body ya? Heeh itu sama teman-teman atau Kakak sendiri atau kadang-kadang temen-temen, "Ya ampun itu enggak ada lagu lain apa itu aja," gitu. Ada enggak sih kadang-kadang teman-teman kan sering, eee, ini ya apa namanya, eee, sering bertanya-tanya kan.
Touch my body, heeh. <laughs> Mhm mhm. Nah, lagu itu tuh malah jadi aku tuh meng-influence temen-temen aku tuh untuk tahu lagu itu dan enggak tahu tanpa mereka sadari atau gimana, mereka tuh jadi malah ikut gitu. Joget juga gitu. Jadi memang kayak ay kayak lagu itu tuh adalah lagu nasional karaoke untuk aku dan teman-teman gitu. <chuckles>
Oke. Oh. Oh gitu, itu mulai diperkenalkan tahun berapa itu, Kak?
Eee, lagu itu tuh baru. Sebenernya lagu itu udah lama banget, sekitar tahun 2014, 2013. Udah lama banget kan, gitu. Hampir 10, dekade, eh, 10 tahun gitu kan. Terus, eee, penyanyinya aja tuh sebenernya udah bubar gitu. Jadi, si girl band SISTAR itu udah bubar juga, gitu kan. Nah, tapi karena, eee, lagu itu tuh paling terkenal waktu itu di Korea, bahkan si girl band SISTAR itu dinobatkan sebagai Queen of Summer. Jadi, lagu-lagu mereka itu pasti akan jadi, eee, nomor 1 hits nomor 1. Benar di waktu lagi waktu musim panas gitu. Nah, menyebabkan lagu-lagu yang itu tuh pasti langsung booming. Dan salah satunya pelopor mereka jadi Queen of Summer itu yang Touch My Body, gitu.
He Heeh. Heeh. Oh udah oke, mhm. Mhm. Hits ya? Oh, heeh. Mhm. Oke, tapi banyak juga lagu-lagu yang dari SISTAR ya, itu yang Kakak, apa, Kakak suka juga dari situ yang buat karaoke, banyak?
Hmm. Ada ada ada. Mostly aku juga suka, cuman kalo yang Touch My Body itu, eee, apa ya, gerakan yang di di apa yang dia buat dalam video klipnya itu mudah buat diikutin gitu loh dan khas gitu mhm.
Oh koreografinya ya. Oke, oke. Kalau yang tadi yang kedua berarti JKT 48 ya berarti dari mana tuh, dari Jepang ya, Kak, ya?
<clears throat> Betul, heeh. Eee, dari Indonesia.
Oh Indonesia? Bukan, JKT itu bukan Jepang ya? <laughs> Betul betul.
Iya, jadi Kalau, bukan kalau kalau yang, eee, dari Jepang tuh AKB. AKB kan, eee, singkatan dari Akihabara 48. Nah, kalau JKT tuh singkatan dari Jakarta 48. Betul.
Oh, AKB. Oh beda beda ya? Jakarta. Oh oke, oke. Eee, apa tuh lagunya yang, eee, judul lagunya dari JKT ini yang selalu diputar tuh, Kak?
Wah, itu nama judul lagunya tuh, "Fortuna Cookie." Jadi kayak, eee, kue keberuntungan. Jadi lagu tadi tuh lagu Touch My Body itu selalu jadi opening, opening dulu nih gitu kan nah closing-nya tuh pasti lagu Fortuna cookie.
Mhm. Mhm, oke.